Ah, okey. Pero standard kasi natin 12. <chuckles> Mm.
Oo, di kasi sa ano yun, yung 12% na yun VAT yun.
Sa pamili no? Pinamimili-mili o no? Oo.
Sa mga pinamimili natin na tayo ano na ano yung ordinaryong tao bibili tayo sa isang supermarket o kaya sa sa sari-sari store man yan may kaakibat ng twelve percent vat yan. Kahit nga din sa mga feed o mga online streaming eh yung mga Netflix, Disney Plus, ngayon may tax na 12% Kahit yung mga mga online purchases na mga games ganyan nako kaya nafo-frustrate ako sa ganyan eh.
Mm. Mm. Oo. Mm. Kaya nga, meron na ngayon, di ba? Eh ka, ya nga, yun nga yung, Hmm Kasi, mm. Kasi naisip ko lang dun di ba talaga pag nagvi VA ka talagang gagamit at gagamit ka ng mga apps na binabayaran din no. Kaya sabi ko mag tu magbabayad tayo ng tax dun eh parang kiki yun nga parang kikitain mo na kasi tapos mapapapunta pa kaya para sa akin ano medyo against ako. <chuckles> Kasi di ba? Mm mm mm.
Mm. Oo. Mm. Ah. Oh, sabagay kasi pera mo na nga naman yun at yung pera na yun ay galing sa ibang kli galing sa kliyente na hindi naman, wala namang office dito.
Oo. Tama. Yun din naman nga eh. Pero tama naman na maging responsable naman nga tayo pagbabayad kasi mamamayan tayo dito. Pero depende siguro din nga sa sitwasyon kasi halimbawa yung kliyente mong yun, hindi naman ganun kalaki magpasahod, or di ba? Parang lugi. <chuckles>
O, di ba? Mm. Mm, Di naman ganun kalaki, oo. Eh ayung nilolow yung mga yung mga employer mo dun sa ano kliyente mo lowball. Diyos ko.
Mm. Oo. <laughs>
Well, alam mo pinag ano hindi kino-consider ko rin sanang mag kumuha ng part time na VA ganyan.
Naku. Mm. Mm. Mm. Ah okay.
Kaso kasi ang problema ko naman yan dahil may full time ako pano ko kaya made-declare sa tax yun kasi siyempre,
Ah. Parehas tayo. Mm.
Di ba parang iniisip ko ano eh. Ah, magiging ano ko double income ear double income earner. So dodoble ang tax ko kung ganun.
Kaya nga eh, oo. Kaya nga eh, kaya nga talagang sab para sakin mabigat lalo na may mga onsite tayong trabaho. <laughs> Tax na dito tax pa doon, nako Diyos ko. Walang ka walang katapusang tax. <chuckles>
Oo. Mm, kaya at pero may mga kakilala din ako na ano eh na parang dalawa din talaga yung trabaho may isang part time, may isang full time. Ano daw talaga talagang naghahire talaga sila ng accountant na or parang tutulong talaga na alam mo yun ma sort out yung mga taxes nila kung magkano yung babayaran nila ganito ganyan. Pero kasi di ba parang dadagdagan mo pa yung ano yun?
Mm. Hmm. Hmm. Mm. Sino pala yun? Mm.

Ay, halo. Eh hello po, magandang umaga sa inyo.
Hello po, magandang umaga din. Kamusta naman?
Mm. Ah, eto okey naman, mainit, grabe. Pero ayan walang pasok, holiday. <chuckles>
Mm. Wow. <chuckles>
Mm. Tas ganon din next week, naka-leave naman ako, ah, holiday ng 12, tapos naka-leave ako ng 13, sana ma-approve. Tapos oo, long weekend. Kasi siyempre gusto kong ano eh. <chuckles> Niyaya kasi akong mag-ano, pumunta, niyaya kasi ako ng partner ko na sumama sa company outing nila.
Mm. Mm. Sarap, ang dami namang ano Oo. Ay sarap naman niyan. Talagang sulit na sulit yung mga panahon na hindi ka wala kayong pasok, 'no? <chuckles>
A oo, oo. Oo, totoo. Kaso nga lang napansin ko ano, lahat, yung dalawang kasama kong Pinay din sa work, nag-leave din silang pareho. <laughs> Sabi ko, "Ano ba 'yan, ako na"
Mm. Mm. Ay, eh 'di lahat kayo naka-leave. <laughs>
Lahat kaming mga nasa Philippine de Philippine-base. Lahat kami naka-leave pa sana ma pero sana ma-approve, ganoon din, wala namang problema wala namang problema dun sa manager ko eh. <laughs> Kahit na bahala na silang tatlo mag-ano. <laughs> Wa
Oo. Oo 'yan. Oo, meron 'yan. <chuckles> <laughs> Kaya 'yan, oo. Para naman sa ano, para sa inyo din naman 'di ba?
Mm, dapat pala dapat pala nung ano nung alam kong June 12 eh, holiday. Yun nga lang baka mag mag mag sabay-sabay naman sila. <chuckles> Ayun, ah, ayun nga ano, kasi gusto ko sana matanong sa'yo 'to, um
Mm. Mm. Kaya nga eh. <laughs> Mm. Mm.
Ah, ano kayang masasabi mo na or ano kaya magiging pakiramdam mo dun sa mga taong nandaraya sa buwis o yung tax evasion para lang kumita sila nang malaki?
Mm.